Eee
Mhm. Gitu ya menarik lah Mas kalo misalnya, ngajar mah gitu, heeh. Kalo misalnya nggak layak kalo lagi ngajar mah. Oke, terima kasih kalo gitu Mas untuk obrolannya, kayaknya kita emang tadi, eee, emang belajar sesuatu. <chuckles> Belajar sesuatu yang baru tuh kayak ini ya, emang banyak banget si tantangannya, sih. Cuman kalau kitanya nggak <chuckles> kalo misalnya kita nggak nyerah, ya insyaallah, bakal lancar terus, gitu.
Nggak nggak ini ya iya, menarik ya. <chuckles> Beda. Iya. Oke. Makasih, udah berbagi ini Mas. Yang baru itu ya. Mhm. Tantangannya ya, ribet. <laughs> Lancar ya Mas. Iya, la